Karena emang aku tuh udah mantep banget ya, Kak, sebelum aku resign tuh mau usaha bisnis gitu karena aku tuh jujur aja udah capek ya kerja ikut orang gitu aku ngerasa kayak "oke udah cukup nih kayaknya ilmunya buat dicoba sendiri langsung terjun" gitu ya. Jadi, eee, waktu itu yang aku pikirin malah bisnis apa yang kira-kira mau aku ambil gitu ja terus aku juga ngitung modal awal kayak biaya terus juga barangnya apa marketingnya terus juga tempatnya gimana, jadi emang bener-bener udah aku pikirin, Kak, sebelum resign jadi aku nggak yang langsung tiba-tiba "ah, resign, ah, nanti liat ke liat nanti lah mau ngapain" <laughs> ya jadi, mhm, terus aku juga berusaha banget modalnya tuh jangan dari utang yang besar karena takutnya kalau bisnis aku nggak berkembang ya aku masih bisa ini hidup dan nggak ada utang gitu loh, Kak, gitu.
<laughs> Oke. Kerja di perusahaan ya, Kak? Nah. Lihat dulu lihat nanti. <laughs> Oke oke. Betul betul betul, nah waktu memutuskan, Kak, untuk buat bisnis gitu kan apa sih hal-hal yang, Kakak, lakukan terlebih dahulu, Kak. Apakah karena, Kakak, tadi udah punya beberapa, mmm, analisis-analisis apakah langsung eksekusi dulu, Kak? Atau ada harus ngetes-ngetes dulu produk yang dijual atau ide usahanya dulu?
Hmm. Mhm. Iya. Oke, jadi sebelum resign itu aku udah validasi ide usaha aku juga ya ke diri aku sendiri karena ini tuh kadang bagian yang paling sering dilewatkan sama orang-orang yang mau bikin bisnis gitu. Nah, biasanya aku tuh kaya udah ngetes kecil-kecilan gitu kayaknya, eee, ini laku gak ya gitu ngeposting aja gitu. <laughs> Eee, bisnisnya makanan jadi emang aku kebetulan juga suka masak kan jadi kayak aku posting, ah, gitu sebelum resign itu. Nah, terus kok banyak yang reply aku mau dong PO dong PO dong gitu terus kayak, Wah ini mhm.
Eee, iya sih. <laughs> Mhm, oke oke. Eh, bisnis bisnis apa dulu nih? <laughs> Oke, makanan ya. Mhm. Mhm. Oh, gitu disambut dengan baik ya, Kak, dengan apa, lingkungan-lingkungan gitu ya.
Bener, jadi terus aku ternyata, eee, berpikir lagi, oh, berarti ini bener-bener udah ada pembeli ya, berarti aku tinggal coba nanti, eee, inovasi kan kalau kayak gitu nanti kalau sesuatu monoton kan pasti orang-orang juga bosen jadi nanti tinggal aku berinovasi aja gitu karena aku juga posisi udah kenal target pasar aku ya siapa yang butuh produknya terus kenapa mereka mau beli terus apa yang bikin aku tuh beda sama kompetitor jadi aku udah kayak menganalisis-nganalisis kayak gitu sih, Kak.
Betul betul betul. Oke nah, oke akhirnya, mmm, Kakak, memulai usaha itu berarti sesegera mungkin setelah resign ya, Kak.
Mhm, betul.
Hmm, oke oke, nah terus apa nih, Kak.
Bahkan udah aku mulai sebelum resign, Kak.
Oh, yang PO- PO kem PO- PO dulu ya oke oke nah pada saat pertama kali, Kakak, buka usaha, Kakak, ini kan kayak, mmm, apa sih hal kecil yang, mmm, bikin, Kakak, merasa kayak aduh kayaknya langkah yang aku ambil nih bener gitu a ada nggak kepikiran gitu?
Iya, bener. <laughs> Mhm. Mhm.

Mhm. <clicks tongue> Jadi waktu aku PO- PO makanan itu, aku juga sekalian ngebuka bisnis angkringan, Kakak, tahu angkringan enggak ya? <chuckles> isep
Mhm. Oh, tahu tahu tahu. Itu sering kan orang-orang makan angkringan kan, Kak? Angkringan untuk makanan?
Iya. Kalau angkringan biasanya malam. Nah, aku tuh bikin inovasi itu s itu pagi sampai sore gitu. Jadi biar gantian sama orang kan. Jadi biar tetap laris kan bisa dibilang gitu. Nah, terus yang kedua aku juga buka bisnis di rumah tuh, daging slice gitu. Jadi mhm, biar aku enggak terlalu gabut kan misalkan nanti karena kebetulan aku di kantor tuh juga sangat banyak kerjaannya ya, Kak. Jadi ketika aku tuh takutnya nanti kalau aku enggak mengimbangi dengan kesibukan di rumah gitu dengan berbisnis ini, aku takutnya malah stres sendiri gitu.
Betul Ah. <chuckles> Mhm. Betul betul, ah, terus? Oke, ih menarik banget nih. Mhm. Berdua. Mhm. Betul, Kak, karena terbiasa produktif tadi kan. Jam-jam produktifnya tuh tinggi gitu. Kalau cuma tidur-tiduran tuh stres. <chuckles>
Iya, benar banget. Mhm. Terus akhirnya aku Heeh, stress. Terus akhirnya kayaknya daging slice boleh sih karena di aku ngerasa di sini banyak peluang, belum banyak yang jual juga dan PRnya kan kalau itu berarti kan harus cari supplier yang bisa dipercaya ya biasanya ya. Dari harganya stabil, barangnya emang beneran berkualitas, terus juga, eee, fast respon-lah bisa dibilang. Itu emang agak lama sih PRnya buat nyari itu semua. Jadi aku malah agak kesusahannya di bisnis daging slice ini karena aku harus nyari supplier yang benar-benar benar kan gitu.
Betul Mmm. Iya iya, betul betul. Nah, berarti eee, memang tantangannya berarti dari bahan baku ya kalau Kakak ke, mmm, ke tadi ya, Kak, untuk yang supply, apa untuk yang daging itu ya, daging apa tadi, Kak? Daging slice gitu kan. Nah, kemudian, Kak, mmm, kalau dari aspek-aspek teknisi, teknis misalnya kayak keuntungan kemudian, eee, mungkin omset. Nah, itu apakah sesuai, Kak, dengan harapan Kakak dari berbagai bisnis yang Kakak coba tadi?
Iya, benar banget. Mmm. Iya. Daging slice <chuckles> Mhm.